Não, eu tenho bastante sorte eu nunca tive que sair por causa de conflito não. Mas conheço histórias horrorosas, assim, de a gente até brinca aqui em Los Angeles, se você não teve um roommate que deu problema, você ainda vai ter. <laughs> É só questão de estatística.
Hum. Sim. Olha só. <laughs> É porque ainda não nã eh, ainda não terminou o período. <laughs>
Exatamente, vai aparecer um, aguarde. Eu conheço histórias de super amigos e aí, de repente, alguém arranjou um namorado, e aí parou de respeitar o espaço da outra pessoa. E aí conversas e aí, eh, atritos e, assim, pessoas que deixaram de se falar, gente que se conhecia há mil anos e romperam por causa do da falta de respeito do parceiro do outro, é. Bem, bem difícil.
Ah. Sim. De respeito. É, acontece muito porque é um relacionamento, pronto, dentre 2 pessoas. 2 ou mais acaba sempre tendo um conflito, ali, né, de de personalidade, de je se não tiver o respeito, acaba tendo problemas, né?
É. E é complicado, né, nesse caso quando 2 pagam a conta e 1 está ali de convite mas esse convite virou 80% do tempo, né. E você tira a privacidade do outro, você aumenta a conta de luz, a conta de água e você não participa igual, você não está né? É.
É, é complicado. É. Ah, daí é complicado. Ah, não, daí começa, né, a ficar ruim para para o outro lado que está arcando com mais contas, né?
<giggles> Com certeza.
E me diga, assim, você acha que a o seguir em frente pode gerar medo ou culpa de alguma maneira? Em alguns momentos?